Oui, alors, en fait, heu, j'ai une sœur et puis, heu, bah, on a toujours, heu, notre père, hein, heu, bon, il est octogénaire, hein, donc, tu vois, heu, jusqu'alors, il était aidant de de maman. Et et c'est vrai que, bah, suite à, mmh, à l'hospitalisation de maman, ben, heu, c'est vrai que, bah, papa pouvait plus s'en occuper parce que, bah, il est crevé, quoi. Et et puis, hem, bah, en en fait, heu, heu, maman, elle de elle en fait, suite à sa chute, si tu veux, elle doit porter un corset. Heu, et en fait, ce corset, elle doit le porter, heu, quand elle est, heu, bah, debout, heu, ce qui est, heu, très rare en ce moment ou assise. Heu, quand elle est couchée, elle peut l'enlever. Mais du coup, heu, il faut manipuler maman, hem, de manière, j'ai envie de dire, heu, bah, professionnelle, médicalement parlant, heu, parce que, heu, elle risque une tétraplégie. Donc heu, tu vois, c'est pour ça, en fait, ouais, voilà, c'est pour ça qu'on a dû, heu, qu'on a dû la placer. Parce que, ben, jusqu'alors, papa s'occupait d'elle. Heu, maman avait encore, heu, quand même une petite autonomie, heu, elle savait encore se déplacer d'elle-même dans la maison. Heu, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, ben, c'est plus possible, elle peut plus le faire et puis, heu, bah, papa il il peut pas il peut pas la bouger lui-même quoi, au risque de, bah, de faire une catastrophe. Et puis, heu, et puis de toute façon, il a 88 ans, donc c'est plus, heu, c'est plus de non plus de son âge de, bah, de, voilà, de il était aidant depuis plusieurs années. Mais là, on bah, en fait, heu, à l'hôpital, on nous a fait comprendre qu'on arrivait aussi, heu, heu, au bout d'un cycle où, heu, heu, bah, c'est vrai que jusqu'alors, on gérait tout, tout seul. Et parce que papa a toujours refusé les aides. Et à l'heure d'au et à l'heure d'aujourd'hui, ben, il fallait arrêter de de s'entêter à vouloir, heu, bah, tout régenter nous-mêmes, tu vois?
D'accord. Mmh mh. Eh beh. Mmh mh. Mmh, n ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh, moui, oui. <gasps> Ah oui! Oh là là, oui, c'est sérieux là. Ouais. Mmh mh. Mouais. Oui mais Bien sûr. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. N ouais. Ouais, je comprends, mais en tout cas, bravo hein! C'est tellement courageux de votre part de d'avoir géré tout ça jusqu'à présent. Et là, c'est vrai que c'était l'impasse. C'est c'était dangereux, même pour tout le monde, heu, y compris pour ton père, en fait. Ouais, je comprends et hem et du coup, là, quand vous avez décidé de de la placer en EHPAD, est ce qu'avec ta sœur vous avez, heu, pu décider d'un sorte d'emploi du temps? De comment vous lui rendiez visite? Heu, est-ce que vous avez déjà encore des tâches à faire, même si elle en EHPAD ou pas?
Ouais. Exactement. Mmh.